Olha, pode até parecer um pouco con controverso o que eu vou dizer, mas porque eu falei, basicamente, só de videogames e coisas es eletrônicas, mas eu acho que o que falta pra hoje são as brincadeiras, eh, que não precisam de nada, que eu também brincava muito na minha escola. Na minha escola, ó, na minha infância. Então, assim, jogar uma bola na rua, sabe. Nossa, eu lembro que eu jogava bola na rua descalço no asfalto, chegava com o pé todo arrebentado em casa, minha mãe "tá cheio de sangue no pé", eu falava: "Ah, arranquei o tampão do dedo ali, jogando bola no" ficava 2 dias sem jogar, dos depois de 2 dias estava jogando de novo, sabe. Então eu acho que isso falta muito hoje em dia. Eu não conheço uma criança hoje que bota o pé no chão, sabe, descalço. Eu andava descalço o tempo todo, eh, eu acho que isso ajudou moldar muito a a minha personalidade, né. Né, quem eu sou, e os meus anticorpos principalmente, porque eu adquiria muito, né. É, então acho que hoje em dia falta um pouco disso, um pouco de brincar na rua, andar de bicicleta, cair, se arrebentar todo, faz parte, ali, da infância. Eu acho que é muito importante viver isso, sabe. E
Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Ah, sim, imunidade. Uhum. Uhum. S sair um pouco do virtual, ir um ir um pouco mais para o mundo real, ali.
Ah, é. Exatamente, perfeito sua colocação, eu acho que que é exatamente isso. Eu acho que falta isso e e agora eu vou ter uma filha, e eu vou ensinar ela a brincar muito na rua, brincar na terra, eu: "Ai, come pode comer terra, pode comer terra, que não tem problema nenhum. Papai comeu muita terra e não morreu <chuckles> por causa disso".
Uhum. Ah, sim. <laughs> <laughs> Ah, legal. Nossa, interessante, eh, muito legal esse a sua experiência e ouvir, eh, o eh, o que que eus sobre os seus brinquedos favoritos, aí, na na época de infância. Muito obrigado.